ああ、なるほどね。うんうん。
学校とかいろんな許可を取ってから連絡しないといけないんですけど。いや、これ逃したらないだろっつって、当時の、ま、僕と幹部で職権濫用をして、二つ返事でオッケーって出して。<giggles> そう。
うん。 うーん。 ああ、もう「やります。」でも「やります」って言った。だ大丈夫だったんですか？その学校は。
うあ、え、ギリギリ、アウトだったんですけど、まあ、事後承認という形で。でも学校もすごい認めてくれたので
あ、なるほどね、ま、学校はもう、ま、自分の大学はそういうのを、こう、ハワイでできるっていうのはすごくいいことだと思ってくれたってことですかね。うーん。
はい。 そうなんですよね、っていうところで、去年去年じゃない、今年の3月か、ホノルル行ってきて、来年もいいあるっていうんで、まあ、ここまで大学でなんか自分たちからゼロイチで、始めてっていうのは、まあ、人生で初めてだったですね。はい。
うん、ええ。素晴らしい。 うわあ。 うん。 うん。 うん。 やあ、すごいじゃないですか。ちなみにそのハワイに行くひりょうしりょう、えっと、費用とかは自分で出さなきゃいけないんですか？
ま、そうですね、ん、なんですけど、まあ、ハワイで、まあ、よんさん、JAL に乗って、さんはくいつかだか4泊6日だか、できるにしては、まあ、安いんとちゃいますみたいな、特別価格なので。
うん。 うん。 うん。 あ、なるほどね。まあ、ハワイにも行けるしみたいなとこもあってとか、うーん。
はい。 そうですね。もちろん普通にしっかり観光もしました。超楽しかった。<giggles> はい。
あ、なるほどね。なんだろう、海行くとかもありますしね。ええ、そうですか。や、そういう活動が、あ、もう広がってて、ハワイには、ちなみに何人ぐらい行かれたんですか？
はい。 去年16人で行って、今年も同じぐらいですね、はい。
わあ、結構な人数。あ、行きましたね。皆さんもここぞとばかりになんだったら、わあ、行きますみたいな感じですかね、サークルの方も。うん。
まあ、そうですね。だし、まあ、道具の運搬とかですごく大変だったんですけど
<smacks lips> ああ、意外に大変な、あ、色々人が必要なんですね、人数が。ええ。
そうなんですよ。あの、なんか演出で使うインクに引火性物質入ってるって、か言われて、僕代表してたんですけど、あの、取調室に連行されるっていうこと、<laughs> あったりして。まあ、ここでしかないよなみたいな。
うん。 あ。はい。ええ。 うん。 あ、なるほど。色々あるんですね。はい。 ええ、なるほど。ま、ちょっと色々ありつつも、でもハワイでうまく、こう、成功をショーをさせパフォーマンスができたってことですよね。うわあ、すそうですか。いや、書道のパフォーマンスショーがね、こう、できるまでって色々ね、お話を伺って、ものすごい楽しいためになるお話をしていただいてありがとうございました。
はい。 ああ、そうですね。はい。伝わったかなって思いますね。 はい。 いえ、こちらこそありがとうございました。